أيوه، فاهماكِ، طَب أنتِ مثلًا إيه أقرب ستايل بقى ليكِ، لو أنتِ بقى بنتكلّم ع إن أنتِ بتحبّي كنتِ بتحبي الجواكت الجلد والبناطيل الhigh waist واللي نازلة على واسع وكده، أكتر آآ، ستايل بتحبّيه وأكتر برضه ستايل بقى بتحسّي بالراحة فيه، لإن طبعًا مش أي مش مش دايمًا الطَقم الشيك هو اللي بيبقى مُريح يعني؟
إمم. آه. بُصّي هاقول لِك على حاجة بصراحة أنا سطحية أوي في الحتّة دي، أنا باحب أوي اللبس اللي هو يخلّيني شَكلي حلو، أنا باحب أوي اللبس ما بين الcasual وما بين الكلاسيك يعني مش كده أوي ومش كده أوي، أنا باحب آخُد بين الاتنين بصراحة، إنمّا فكرة إن أنا أبقى لابسة casual في casual باحس إن أنا شَكلي إن هو أنا رايحة ألعب، أنا ن نازلة الجامعة ما أعرفش إيه. طَب ما بعد الجامعة بقى أنا عايزة شَكلي يبقى مُهندَم عايزة شَكلي يبقى شيك وحلو، فباحس إن النُص
آه. أوكي. اهم. أيوه، فاهما إمم، ح ح حاسّة إن أنتِ لازم تحطّي حتّة أُنوثيّة شياكة كده، ما ينفعش تبقي لابسة كل حاجة casual يعني.